Bạn ơi, trong cuộc sống thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người, đúng không? Những người đi ngang qua đời mình đấy, thì không biết là bạn thường bắt chuyện với người mới quen như thế nào nhỉ?
À, thường á thì mình sẽ bắt chuyện với người mới quen á là, ví dụ như cùng một cái, gọi là, đi ăn đi, kiểu như là, trước lạ sau quen đó bạn. Ừm, và có thể là làm chung một cái công ty nè, giống kiểu như là, chung một cái công việc á, thì những cái, gọi là, mình x chuyện sẽ dễ dàng hơn đó bạn.
À, ờ. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừ, công nhận đấy. Thế nhưng mà đấy là giả sử là trường hợp là mình cũng có chung một cái điểm gì đó rồi, ví dụ như đi ăn chung này, hoặc là làm việc chung, đúng không? Thế bây giờ giả sử một người mới hoàn toàn đi. Ví dụ ra đường tự nhiên va phải nhau ấy thì bạn sẽ nói như thế nào với họ?
À, <chuckles> nếu như gặp cái trường hợp này á thì, à, đầu tiên là mình sẽ nói, à, "Chào bạn, ờ, mình muốn làm quen với bạn." Ừm, rồi nếu như mà mà cái người, ờ, cái người mới á, mà họ thật sự muốn làm quen với mình á, thì họ sẽ trả lời thì lúc đó mình sẽ hỏi tiếp, hỏi tiếp. Còn nếu như có nhiều người nhìn mình thôi, không có trả lời thì mình nghĩ là họ chắc họ sẽ sẽ không bắt chuyện với mình được.
À. Ừm, ừm, ừm. À. Ừ, công nhận nghe cũng hợp lý nha. Bởi vì là thực ra giao tiếp thì cũng cần phải để ý cả đối phương là xem có muốn nghe mình hay không, hay là có muốn nói chuyện với mình hay không đấy. Thì cái cách xử lý của bạn mình thấy cũng khá là hay đấy chứ. Thế thì không biết là sau đó thì nếu giả sử mà hai người nói chuyện với nhau câu đầu rồi ấy, giới thiệu nhau rồi ấy, thì thường thì bạn sẽ tiếp tục câu chuyện như thế nào cho nó tự nhiên?
Ừm. Ừm, để mà tiếp tục một câu chuyện á thì mình phải có một cái trường hợp. Ờ, ví dụ như là mình đi làm đi, ờ, chung một cái, gọi là, một công việc đó bạn.
Ừm, thì bạn cứ kể cái ví dụ cụ thể đi. Ừm, ừm.
À, ví dụ như, a, tại vì, à, công việc của mình á là công việc ngồi máy tính, vi tính, như là giấy giấy tờ đó bạn, thì mình nhập cái số liệu á, thì thay vì cái người mới vô thì họ phải cần học hỏi mình, thì đương nhiên người mới nó sẽ bắt chuyện mình trước, đúng hông? Thì mình bắt chuyện lại và những cái gì người mới không hiểu á, thì mình có thể là trao đổi lẫn nhau, kiểu như là, nó sẽ dễ dễ hơn đó bạn.
À. Ừ, ừ. À, đúng rồi ha. Đúng rồi. <chuckles> Ừm. À. Ừm, trong cái việc hướng dẫn công việc như thế này thì cách mở lời là cũng khá là dễ rồi mà, đúng không? Thế ví dụ giả sử đi mà cái lúc đấy mà người ta ngại, không có dám nhờ bạn hay không có dám hỏi bạn ấy, thì bạn có s kiểu là, sẽ mở lời trước với họ không? Kiểu như là "Bạn có cần giúp đỡ gì không?" chẳng hạn.
Đúng bạn. À, có chứ. Ừm, nếu như mình nhưng mà trước mắt á là mình phải nhìn qua cái sự là thái độ của bạn ấy nha. Kiểu như, có nhiều bạn á sẽ, gọi là, hơi bị rụt rè đó bạn, họ ngại khi mà không mở lời với mình á, ừm, thì mình, chính bản thân mình là mình phải mở lời trước để cho họ cảm giác được tự nhiên hơn và mở lòng ra thì nó có thể là giao tiếp được nè.
Ừm, hay nha. Ừ, đúng rồi. Chuẩn luôn đấy bạn. Ừm. À. Rất là hợp lý luôn đấy bạn ạ. Tính ra là bạn cũng đang, ưm, cái lúc nào mà bạn cũng để ý cái sắc mặt của đối phương trước hay là thái độ của họ rồi xong đó là mình mới mở lời đấy, đúng không? Thì mình thấy cái điều này cũng rất là quan trọng. Thế ví dụ giả sử như họ rụt rè quá này, hoặc là sau khi mà bạn gợi mở rồi nhớ, là "bạn có muốn giúp gì không?" rồi nhớ. Nhưng mà họ, kiểu, cũng không có hứng thú và cũng không có muốn bạn giúp đi, thì bạn có muốn nói tiếp nữa không?
Đúng bạn. À, thật ra thì cũng có nha, cái kiểu như, ơ, có vài người mới họ rụt rè, đôi khi mà họ không có hiểu để cái, ơ, không hiểu được cái công việc mà mình mình hướng dẫn đó bạn, thì họ cũng không dám mở lời để hỏi lại đâu. Có họ cứ: "Ừm, ừm", họ cứ ừm hoài vậy đó, đúng đúng rồi. Thì mình đã hiểu được cảm giác đó thì mình sẽ bắt qua cái câu chuyện khác. Ví dụ như mình sẽ bắt qua, ờ: "Bạn thấy là bạn mới vô làm hẳn? Ờ, bạn tên gì?", rồi, ờ: "Bạn bao nhiêu tuổi?" vậy đó, kiểu như, để cho mình dễ xưng hô hơn. Rồi nếu như lớn thì mình xưng bằng chị, à, còn nếu như bằng tuổi mình á thì, à, mình xưng bằng bạn bè. Rồi xong rồi mình thì sẽ nói, ờ, bạn có sở thích gì hông? Có thích đi ăn hay không? Có nghĩa là mình phải tạo ra một cái cơ hội đó bạn.
Ừm. Ừ. Đúng rồi. Ừm, kiểu, họ ngại ấy, đúng không? Ừm, ừm. À. À, ừ, cũng là một câu chào hỏi đấy, đúng không? Ừm. Ừm, hay nha. Ừ, ừm, ừm. À. Ừm. Đúng rồi. Tính ra là bạn đang tạo ra rất là nhiều câu hỏi mở đấy, đúng không? Mà thông tin khi mà mình mới làm quen với nhau thì rất là nhiều, hỏi tên, hỏi tuổi rồi xong đó là hỏi sở thích của người ta, đúng không? Thì mình thấy những cái điều này cũng khá là quan trọng nha. Thế thì có những cái câu nào mà, kiểu, lúc mà ban đầu ấy, bạn nghĩ là nên tránh không, kiểu, để khiến cho đối phương đỡ ngại hoặc là đỡ giống như, kiểu là, im lặng luôn không?
Đúng, đúng. Đúng. Ừm, cũng có đó nha. Ừm, thì cái đôi khi á, những người mà hay rụt rè á thì là họ đang sống nội tâm đó bạn, họ sẽ ít chia sẻ lắm, đúng hông bạn? Họ cảng gọi không phải là họ tiết kiệm lời mà là họ sợ á, sợ như là nói ra đúng rồi, đúng rồi, sợ là sẽ không v làm vừa lòng mình á, sợ mất công mình buồn, kiểu vậy. Nhưng mà những người mà sống, ơ, kêu bà là nội- nội tâm á, thì bạn phải mất rất nhiều thời gian để mà có thể giúp cho bạn ấy mở lòng. Quan trọng là cái bản thân là cái người mở lời á là phải kiên trì á bạn.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừ. Kiểu, họ ngại thôi ấy, đúng không? Ừm, ừm. À, ừ. Ừm, ừm. Vâng. Ừ, công nhận đấy. Ừm, chuẩn luôn. Thế thì ví dụ giả sử như bây giờ là bạn là đồng nghiệp, đúng không? Trong cái tình huống cụ thể của bạn là đồng nghiệp với nhau, đúng không? Thế bạn có hỏi người ta ví dụ như tiền lương bao nhiêu hay là chuyện gia đình, con cái hay là vợ chồng gì không trong cái lúc mà mới làm quen ấy?
Ừm, ừm, <chuckles> lúc mới nào quen á, thực sự á thì mình nên hạn chế về cái việc mà mình hỏi tiền lương bao nhiêu nha, tại vì, ờ, cái đó là chuyện
Ừ. Ừm, tại sao bạn nghĩ là mình lại phải nên hạn chế hả bạn? Ừm.
À, tại cái đó là việc tế nhị đó bạn, ừ, việc tế nhị thì đang, ứm ừm đa số thì những người mới thì lương lương á, lúc nào nó cũng sẽ thấp hơn người cũ. Nếu như mình hỏi như vậy á, thì họ cảm thấy là họ sẽ thua xa mình và họ sẽ nản lòng á bạn nên mình rất là tế nhị về việc đó. Ừm, còn nếu vô cảm thấy mình nói chuyện được, ờ, mình nói chuyện được 2-3 ngày đi, thì bắt đầu mình sẽ hỏi thăm, ờ, là bạn có lập gia đình chưa, hoặc bạn có con chưa là mình sẽ hỏi thôi, nhưng mà không nên đào sâu vào cái vấn đề gia đình của họ nha bạn.
Ừ, công nhận đấy, ừm. Ừ. À, ồ, đúng ha, ừm. Ừm, mình thấy như thế cũng hợp lý đó. À. Ừm. À. Ồ, ồ, mình thấy như thế hợp lý á. Mình thấy là cái chuyện đúng là chuyện tiền lương này với lại chuyện gia đình nó nó là một cái vấn đề rất là tế nhị luôn. Có thể là về lâu về dài, không phải là kiểu mới quen đâu, mà mình cũng cần tế nhị luôn ấy, trừ khi mà họ hỏi thì mình mới chia sẻ đấy, đúng không? Bạn có đồng ý với cái điều này không?
Ừm. Đúng bạn. Ơ, mình đồng ý nha.
Ừm. OK, thế thì đây là trong công việc là như thế đấy. Thế thì ví dụ như ở bên ngoài sao, những cái mối quan hệ như là bạn đi gặp một người quen của trong gia đình chẳng hạn này, thì ví dụ như lúc đấy ấy thì bạn sẽ mở lời như thế nào?
À, nếu như gặp cái người quen thì đầu tiên là mình xin phép là chào hỏi lịch sự nha bạn. Chớ nếu như mình gặp người ta mình hông chào hỏi lịch sự là mình sẽ không được, gọi là, đánh điểm trước mặt người ta, đúng hông bạn? Mình phải lấy người ta trước.
À. Ừm, ừm, ừm. Nhưng mà ví dụ bạn ơi, ví dụ nhá, ừm, ví dụ là bây giờ là người đấy là người quen của gia đình một có thể là nội ngoại hoặc là gia đình của bố mẹ, bạn bè của bố mẹ mình chẳng hạn ấy, mình không biết là có họ hàng gì hay không chẳng hạn, thì mình sẽ nên, a, nên nên bắt đầu như thế nào? Bạn sẽ để ý đến những cái điều gì đầu tiên để có thể là xưng hô cho nó phù hợp?
Ừm. Ừm. À, đầu tiên á thì mình phải nhìn xem là cái người đó ở độ tuổi nào. Nếu như mình thấy độ tuổi là độ trung niên á, thì mình sẽ xưng hô bằng cô hoặc là bằng dì, chú, bác gì đó, tuỳ ha. Còn nếu như mà độ tuổi ở tầm cỡ như mình á, thì mình xưng chị trước đi, thà là mình xưng người ta là chị chứ mình đừng xưng em à, đúng rồi. Làm như vậy người ta sẽ thích hơn, cảm tình với mình hơn á bạn, thì mình sẽ nhìn trước ha, rồi sau đó mình mới chào lại: "Ờ, con chào cô." Rồi xong đó người ta ngồi xuống mình sẽ bắt chuyện. Có khi là người ta muốn bắt chuyện với mình á, người ta sẽ hỏi mình: "Ừ, con tên gì?" Đúng hông? Rồi, à: "Con làm gì?"
Ừm. À. Ờ, ừm. À, hợp lý nha. À. <chuckles> Ơ. Ừm, ừm. À! Cũng hợp lý đấy nha. Ừm. Mình thấy là ban đầu là cũng là cần phải để ý đến độ tuổi đấy, rồi xong đó là nhìn xem người ta ở tầm tuổi trung niên hay là bằng tuổi mình hay là ít tuổi hơn mình đấy, đúng không? Thế thì còn gì nữa không bạn? Có gì mình cần phải để ý nữa không?
Đúng. Có, mình cần để ý xem là, cái khuôn mặt có của họ là, ừm, ừ, hông phải là khuôn mặt mà là thái độ á. Tại vì cũng có nhiều cô, nhiều chú á, ừm, họ cũng hay khó tính đó bạn, còn khó tính thì mình rất là đúng rồi, mình rất là ngại khi mà lại chào hỏi lắm. Có khi là mình chào lại chào hỏi là hỏi lịch sự "Chào cô" Thì mình đi vô thôi, có nghĩa là mình sẽ không dám bắt chuyện. Còn đối với những người cô, người dì hoặc là những người chị á, họ sởi lởi, họ nói chuyện vui vẻ với cha mẹ mình hoặc là ông bà mình ấy, thì mình rất là yên tâm khi mà ngồi mình chuyện nè.
Cái gì? À! Thái độ, đúng không? Ờ, chuẩn luôn ấy bạn! Ừm. Ờ. Đa. Ừm, ừm. Ừ. À! Thế thì cũng hơi khó. Nếu mà gặp trường hợp là nếu mà giả sử mình nhìn thấy thái độ của đối phương như là các cô- cô các chú mà, kiểu, không có nhiệt tình, thắm thiết lắm là mình cũng không có dám nói gì mà chỉ dám là chào cô, chào chú thôi, đúng không? Thế ví dụ giả sử như sau khi mà chào xong ấy, mà mình vẫn cảm thấy là, ừm, hơi thiếu cái sự gắn kết, hay là, ừm, nó không có được, ờ, gọi sao, hơi, a, hơi ngượng thì sao? Thì lúc đấy bạn có tiếp tục là hỏi tiếp những cái câu chuyện khác với các cô chú đấy không?
Đúng, đúng. Ờ, kê, cái trường hợp này mình cũng đã trải qua rồi. Ừm, mình nên dừng lại, ừm, thúng rồi, ừm, mình, à, mình xử lý rất là đơn giản thôi. Cái kiểu như là, những cái người mình cô mà khó tính vậy á, thì mình chào hỏi xong rồi mình chỉ lẳng lặng mình đi vô thôi, ờ, và mình không có bắt chuyện tiếp nè, và mình cũng không có thể, ừm. Rồi là đến khi mà nghe cuộc nói chuyện xong mà cô hay là chuẩn bị đi về đó, mình chỉ ra mình chào thưa cô về thôi, kiểu như vậy thôi. Chứ, a, nếu như mình có thưa thưa đi ừm.
À! thế hả? Thế bạn đã xử lý như thế nào? Ừm. À! Ừ, cách này hợp lý đấy nha! Ừm. À! Mình thấy cũng khá là hợp lý nha. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì sẽ có nhiều người người ta khó tính như bạn vừa nói đấy, đúng không? Thì người ta sẽ không có muốn nói quá nhiều với mình, hoặc là người ta cũng không có quan tâm cái câu chuyện của mình quá nhiều ấy. Cho nên là bạn để ý đến cái sắc mặt, thái độ của họ ấy, rồi bạn quyết định là, ừ, chào hỏi rồi xong đó là thôi rồi lẳng lặng đi ra đấy, đúng không? Cách này mình thấy rất là hợp lý đấy. Ừ, nhưng mà vừa nãy bạn có nói đến cái đoạn là khi mà gặp một cái người mà tầm tuổi mình lần đầu tiên ấy, là mình nên xưng chị đấy, thì mình vẫn chưa hỏi là tại sao bạn nghĩ là mình nên xưng chị nhỉ? À! nên gọi chị, đúng không? Ừm.
Đúng. Ừm. Đúng. Đúng bạn. Ừm. <laughs> Tại thì tại thật sự á, thật sự mình nói á thì, giống như, kiểu như, tại vì mình không biết người đó là độ tuổi là bao nhiêu tuổi lớn hơn mình, hoặc là nhỏ hơn mình. Nếu nghe mình người ta lớn hơn mình đi, mình xưng em á, lỡ người ta bắt lỗi mình sao bạn? Kiểu như là, c cũng có nhiều người khó tính, đúng nè? Còn có nhiều người dễ tính thì ta nghĩ "Ờ, chắc không sao, kêu chị em đi!" Đến khi mà mình hỏi tuổi xong rồi mình cảm thấy là mình bị hố á bạn, thì mình sẽ nói chuyện lại là vẫn được. Thì có nhiều người như vậy.
Ừm, ừm, ừm. Ạ, ừ, nó cũng kì, đúng không? Ừm, ừm. À! À! Khác. Ừm, cách này mình thấy rất là hay nha. Ờ, thế ví dụ giả sử đi sau khi mà bạn gọi người ta bằng chị hay là anh chẳng hạn ấy, người ta lại nói là, ừm, trông người ta già như thế sao ấy, kiểu kiểu sẽ có những cái người người ta phản ứng như thế, đúng không? Tại vì đó, thì lúc đấy thì bạn sẽ xử lý như thế nào?
Ừm. Có, có. Đúng, đúng. Ừm, thật ra thì, ờ, mình cũng sẽ xử lý rất là dễ nhẹ nhàng thôi. Thì mình nói là "Ừm, tại v tại vì, á hả, là cứ kêu anh kêu chị trước đi, rồi nếu như anh chị không hài lòng thì anh chị cứ nói em thì em sẽ sửa lại, chứ tại vì em cũng hông biết là anh chị là" đúng rồi, mình nói một cách nhẹ nhàng thôi, thì họ sẽ nhìn ra được là thật sự là mình không cố ý kêu họ bằng anh bằng chị.
À. Ừm, ừm, ừm. À, ờ, mình sẽ nói luôn với họ như thế, đúng không? Ừm. À, tính ra là cũng rất là hay đấy. Những cái cách xử lý của bạn từ nãy đến giờ, kể cả với đồng nghiệp hay là với gia đình ấy là mình thấy là đều hoàn toàn là kiểu hợp lý đấy. Thì còn những cái mối quan hệ nào khác, ví dụ như l lúc lần đầu mới quen ấy mà bạn cảm thấy là ngượng ngùng hay cảm thấy khó xử khi giao tiếp lúc mà mới quen không?
Ừm. À, có, mình cũng, ờ, cũng giống như mình á là, à, mối quan hệ giống như là, kiểu như là, ừm, bạn bạn của bạn mình, thì giống mình thì mình chơi với bạn mình thôi, còn cái này là bạn của bạn mình, mà bạn mình giờ đâu có biết bạn đâu biết mình đâu. Thì giống như một tình cờ là mình rủ nhau mình đi ăn á bạn, thì bạn của mình dẫn theo thêm một người bạn nữa, thì mình cảm thấy rất là xa lạ luôn, và cái người đó thì là con trai nữa.
Ừm. Là là mối quan hệ nào hả bạn? Ừm. À, ừ, ừ, ừ. Ừ. Ờ, đúng rồi. Ừm. À. Ờ, thế thì khi mà cảm thấy xa lạ như thế bởi vì bạn, ừ, bạn không biết họ đi, à, bạn ấy lại còn là con trai, đúng không? Thế thì bạn đã xử lý như thế nào? Bạn đã mở lời không? Hay là bạn đợi cho người ta hỏi trước?
Ừm. Mình mình có mở lời, mở lời là mình chào thôi và mình gật đầu một cách, gọi là, lịch sự thôi, chứ mình cũng hông có hỏi nhiều mà cũng hông dám bắt chuyện, ời, kiểu vậy. Tại vì con trai á, mình cũng không biết bắt chuyện ra làm sao hoặc là mình hông biết cái bạn này nó như thế nào. Ừm.
À. <laughs> Cũng hay nha. Ừm, ừm, ừm. Ừ, công nhận đấy. À, mà bạn cũng thấy là cái cái đối phương là bạn của bạn mình thôi chứ cũng chẳng phải bạn của mình ấy, mình không có quá nhiều thông tin ấy. Cho nên là cái cách đấy có thể là hơi xa cách một xíu, thế nhưng mà nó là lịch sự, đúng không? Bạn thấy như thế, đúng không?
Ừm. Đúng. Đúng, đúng.
Ừm. <laughs> Cái này hay đấy nhỉ. Thế thì với, a, với với cái lúc mà à, không biết cái câu chuyện mà của bạn ấy, cái bạn bạn bạn trai kia đi, khi mà bạn chào hỏi và gật đầu như thế rồi ấy, về sau cái cuộc trò chuyện nó rất ngượng ngùng, đúng không? Bạn vừa nói là ngượng ngùng, đúng không? Ờ, thế thì bạn đã xử lý như thế nào?
Ừm. Đúng, đúng bạn. Đúng. Tại vì cảm giác là thật, ừm, không được thoải mái, tại vì, ờ, kiểu như là, mình có nghĩa là bạn của mình dắt theo người đó thì bạn bạn trai đó là bạn trai của bạn mình. Mình cảm giác như mình vì là một người, ờ, cản mũi đó bạn, kỳ đà cản mũi đó bạn, mình cảm thấy giống như xen vô giữa hai người đi ăn với nhau á, mình cảm thấy rất là là khó chịu. Kiểu như là, có thấy thấy có lỗi đó bạn. Kiểu như, hai người đó muốn nói chuyện gì á thì cũng phải nhìn mình và họ cũng sẽ không có dám chia sẻ những cái câu chuyện tâm tư nữa. Ừm, mình khá là bị ngượng luôn, khi mà ngồi ăn như vậy á mình mình không có tự nhiên, mình cứ là để ý sắc mặt và có khi bạn mình nói chuyện với mình thì mình trả lời lại, chứ mình cũng không dám nói nhiều. Ừm.
Ừm. À, à, à, à, mình hiểu cái cảm giác này nha. Ừm. À. Ừm, ừm. À. Ờ. Ừm. À. Ờ, như thế cũng khá là hợp lý rồi đấy bạn ạ. Tại vì có thể là cái mối quan hệ đấy nó cũng không quá thân thiết với mình, tại vì lần đầu ấy, gặp bạn của của bạn mình ấy thì mình nên hành xử như thế thôi, đúng không? Thế ví dụ giả sử về sau đi, nếu mà có cái trường hợp tương tự xảy ra ấy, thì bạn nghĩ là bạn có hành xử khác đi không?
Ừm. Đúng. Ừm, mình nghĩ là không nha, tại vì, à, mình nghĩ cái cách của hành xử của mình thì nó khá là ổn rồi, và cũng hông có để bị làm ít ừm, mít lòng với ai nữa. Ừm, vì mình nghĩ là cái mối quan hệ đó, ừm, có thăng có cái bằng là cái mối quan hệ đó mình bắt chuyện cũng đôi s khi á, mình s nói chuyện nhiều quá thì lại là gây ra một cái sự hiểu lầm.
Ừm. Ừ, khá là ổn, đúng không? Ừm. Ờ, như thế thì cũng khá là hợp lý rồi. Ừ. À. Sao tại sao bạn lại nghĩ là gây ra cái sự hiểu lầm đối với họ, kiểu là, mình mình nói nhiều vởi bạn của người yêu quá à? À, quên, bạn của bạn của bạn thân quá à? <chuckles>
Ừm. Đó. Ờ, đúng rồi bạn, thì bạn nghĩ xem, ví dụ như là mình nói chuyện nhiều quá thì đương nhiên bạn thân của mình á, thì sẽ nghĩ là mình có ý gì với bạn trai thì sao, thì gây ra sự hiểu lầm và không không tốt mình với bạn nè. Ừm.
À. Ừm, ừm, ừm. À, trời ơi, bạn cũng suy nghĩ khá là kỹ càng đấy, đúng không? Ừm, ừm, ừm. À. Thì mình thấy là cách xử lý như thế như thế của bạn ấy là cũng khá là ổn rồi. Nói chung là cũng tùy vào mối quan hệ, hay là tùy vào cái người mà lần đầu mình gặp và cũng thái độ của họ nữa ấy thì bạn sẽ chọn cái cách là mình nên phản ứng với họ hay sao sao đấy, đúng không? Thế thì bây giờ có bạn có cái mẹo nào đi, là một cái mẹo mà có thể bắt chuyện với tất cả mọi người mà bạn cảm thấy hợp lý nhất không?
Ừm. Đúng bạn, đúng. Ừm, thật ra thì có cái mẹo cũng đơn giản thôi, có nghĩa là mình nên một cái, gọi là, chào hỏi một phép lịch sự. Vì ng trước hết muốn lấy điểm người khác thì mình nên chào hỏi lịch sự đi, rồi sau đó mình sẽ bắt chuyện một câu nhẹ nhàng. Ví dụ như đi ăn cùng nhau á thì mình sẽ hỏi, ờ: "Bạn là ng bạn là người mới hả, ừm, bạn muốn ăn món gì? Bạn kêu thực đơn đi rồi mình cùng ăn." À, còn hoặc là những, ơ, khi, a, mà công việc đi, nếu như no nói về công việc thì người mới học hỏi mình á, thì mình sẽ hỏi là "Ừm, bạn có điều gì chưa hiểu thì bạn cứ hỏi mình, mình sẽ hướng dẫn cho." Thì đó là một rất là dễ bạn.
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ, ờ. À. Ờ, cũng hay nha. Ừm, ừm, ừm. Ờ. Ừm. Ừm, hợp lý luôn mà. Ừm, đó. Ừ, thì mình thấy là cái cách xử lý của bạn trong cái 2 cái mối quan hệ là người mới gặp này hay đó là trong trong đồng nghiệp như vừa nãy chia sẻ đấy, thì là đã rất là hợp lý rồi. Nói chung là bây giờ là mỗi người mỗi người khi mà lần đầu tiên gặp nhau ấy sẽ có cái cách phản ứng khác nhau ấy. Và mình nên tôn trọng cái cái, gọi là sao, cái cái cái, ơ, sự phản ứng của đối phương đấy, đúng không? Bạn có đồng ý không?
Đúng rồi. Ờ, mình đồng ý nha. Thật sự mình phải xem cái phản ứng của đối phương nữa nên để cho mình dễ bắt chuyện hơn là mình phải xem, xem họ như thế nào. Nếu như họ cảm giác là họ không thích thì họ sẽ không trả lời mình nhiều á, thì mình tốt nhất mình nên dừng lại để bảo quản được cái mối quan hệ cho nó tốt hơn.
Ừm. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Chuẩn luôn. Ừm, ừm. Với cả là khi mà mình nói chuyện một cách thoải mái thì mình cũng sẽ tự tin hơn mà, đúng không? Bạn có thấy thế không?
Đúng bạn. Ừm, mình thấy thế nha.
Đúng rồi. <laughs> Thì hôm nay rất là cảm ơn bạn vì đã chia sẻ cho mình rất là nhiều cái kiến thức cũng khá là thú vị về cái việc là bắt chuyện với người mới như thế nào cho nó hợp lý đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều nha.
<laughs> Ừm, mình cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện ngày hôm nay nha, rất vui khi được nói chuyện với bạn luôn nè.
Ô kê, rất vui vì được nói chuyện với bạn nha. Chào bạn.
Ừm, kê. Ô kê, chào bạn.